Guarda, io credo che, ehm, la formula migliore, quella che io in cui credo di più, è molto semplice: è quella che tu devi comunque accompagnare il bambino, in qualunque cosa. Accompagnare non vuol dire che glielo devi fare tu, che devi accompagnarlo a scoprire quello che sta per fare. Quindi è chiaro che, ehm, non farò fare un risotto dall'inizio alla fine a mia figlia. Però, all'inizio dico: "Guarda, hai visto? Adesso ho messo, ehm, il soffritto di cipolla perché faccio appassire la cipolla", ecco, e glielo faccio solo vedere. Poi, quando arriva il momento di mescolare, le dirò: "Ah, adesso..." b lei spesso mi chiede: "Ma adesso cosa cosa fai, papà?". Le dico: "Hai visto? Tu intanto finisci di mettere la tavola, intanto guarda qui, papà mette il riso a tostare", e le spiego che cos'è. Poi, quando arriva il momento di mescolare il risotto, dico: "Dai, vieni qua vicino a papà". Le metto la sedia vicino al fornello, la metto sopra la sedia, le dico col cucchiaio di legno: "E vedi? Questa è la cucchiarella, adesso tu fai così". L'accompagno con la mano e dico: "Hai visto? Stai mescolando il risotto, sei proprio una bambina grande". Lei: "Lascia, papà, faccio da sola". Eh, tipico delle bambine, perché poi, rispetto ai maschietti, sono sveglie il doppio, quindi fin da piccole. Quindi è chiaro che i impara più velocemente la bambina. E quindi il segreto a mi
Mh-mh. Beh, certo. <giggles> Mh-mh. <giggles> E quindi Mh. Uhm, quindi anche tanta pazienza, diciamo, no, perché <chuckles> immagino, comunque, ci siano dei momenti in cui, mhmm, fanno un po' un piccolo disastro, fanno cadere qualcosa, eccetera. Quindi, anche in quei casi, ci vuole sempre pazienza perché resti un bel ricordo e non poi, magari, un ricordo traumatico, no?
eh beh, ma ci vuole. Verissimo, verissimo, so' stati son successi dei casi, grazie a Dio nulla di che, però lì, guarda, dipende tutto dal genitore. Quindi, innanzitu devi essere tu ad essere rilassato. Quindi, quando sei c in quella giornata che sei a casa con la tua famiglia, devi imparare a lasciare fuori tutte le problematiche: il lavoro, i pensieri, la caldaia che non funziona, piuttosto che la macchina che ha qualche problema. Devi i imparare, quando stai co' bambini, a staccare completamente, perché loro lo percepiscono il tuo nervosismo, c'è poco da fare, e quindi non si sentono a tuo agio se sono se tu sei così. Non stanno non stanno bene vicino a te. Quindi se tu, invece, sei coinvolgente, soprattutto li accompagni nel far le cose, ad e ma pa "Amore, vai a fare?" "Ah, ehm, sì, papà, però non ho voglia, eh" "Va bene, t'accompagno io". Una volta che sei lì, le dici quello che deve fare, lo fa, lo fa, non c'è nulla è così. Io lo lo posso posso asserire questo perché l'ho vissuto in prima persona, ecco.
Mh-mh. <giggles> Mh-mh. Assolutamente. Mh. <giggles> Mh-mh. Beh, si percepisce comunque che evidentemente sei un un papà molto paziente, no, per per come ne parli e per come dici che che accompagni tua figlia in tutte le varie fasi. Quindi <chuckles> sicuramente lei, immagino, avrà dei bei ricordi di questi momenti che condividete.

Esattamente, è proprio quello che intendevo. Quindi cominci a dire: "Guarda adesso ci sarà" esempio prendo il Natale come esempio, ma può essere qualunque altra festa. "Allora cominciamo andare a recuperare gli addobbi in cantina e vediamo se ci sono ancora tutti, se dobbiamo comprare qualche palla di Natale nuova." Oppure: "Dai desso li abbiamo presi, cominciamo, tiriamoli fuori, guardiamo quelli buoni, se le lucine funzionano, cominciamo a addobbare l'albero" Sì, terribili. <chuckles> Non funzionano mai ogni anno, tac! Ma che poi sono quelle
Mh-mh, certo! <giggles> Le famose lucine dell'anno precedente che non si sa <chuckles> se funzioneranno. <chuckles> <laughs> E così si possono coinvolgere i bambini a comprare quelle nuove anche.
Eh. Eh sì, poi lì è un altro problema perché poi tu vai per le lucine e il bambino esce con 4 giochi e quindi anche lì esatto, queste maledette lucine che son fatte in serie, quindi basta che se ne fulmina 1 e non funzionano le altre, no sì, esatto esatto. Quindi si.
<giggles> Eh, <chuckles> ci vuole. <chuckles> Mh-mh. Vanno tutte in corto, no. Magari sai anche c'è qualcuno che, mhmm, permette, mhmm, ai bambini di addobbare le loro stanze, no, quindi magari, ehm, fanno tipo un alberello piccolino, oppure gli comprano qualche decorazione ad hoc, così i bambini possono anche addobbarsi un po' il loro ambiente, no?
Allora guarda sì, allora tipo io faccio, prendo l'esempio di mia figlia, lei vuole magari mettere appendere qualche cosina, ecco l'alberello no non me l'ha ancora chiesto e spero che non me lo chiederà mai sinceramente però eh, ecco, esatto. Quindi, ehm, si l'addobbino, mette sai la figura di Babbo Natale o spesso e volentieri le piace a lei fare un disegno da appendere perché è Natale, qualcosa di simpatico e carin allor chiaramente le diciamo di sì. Anche perché <clicks tongue> il fare il disegnino di Natale, ehm, comunque già la porta mentalmente dentro la festa del Natale.
Mh-mh. <giggles> Se no altre lucine pure per la stanza. Mh-mh.